ده حصل معايا، آآ، لما كان في موقف أصلًا بايخ أو مش هاقول بايخ، هو موقف طريف إلى حدٍ ما آآ
امم. ماشي.
جا وقت أنا كان عليَّا section فيه، أنا أصلًا رايح آآ، فضلت ماسك التليفون أصلًا والوقت بيعدي مرة ورا التانية ورا مرة ورا التانية وساعة ورا التانية وأنا أصلًا مش حاسس بالوقت، وهوبا الساعة جات 05:00 وأنا عليَّ section الساعة كام بقى؟
حلو. جميل. امم.
الساعة 09:00. صباح الفل، أنا رُحت نايم الساعة 05:00
امم. يعني بعدها ب4 ساعات أنت نا 4 ساعات بالضبط المفروض تبقى نمت وقمت لبست، نزلت، اخذت مواصلاتك والّا العربية ورُحت الsection بتاعك.
شوف بقى الدوخة اللي أنت بتتكلم فيها دي، اللي هي في حدود 4 ساعات، أنا رحت مطَيَّر منهم أصلًا ساعتين اللي هو نوم اللي هو أصلًا جسمي ما استقبلهمش، حرفيًا. يعني جسمي أنا ما استفدش.
آه. ساعتين نوم، امم.
مش ساعتين دول ساعتين عذاب قسمًا بالله مش ساعتين نوم. <giggles>
ماشي <chuckles> آه. طب و و و قدرت تكمل اليوم بعدها وقدرت تعيش حياتك العادية بساعتين نوم؟
ده بقى اللي أنا باتكلم فيه، أنا ما أقدرتش حرفيًا أنا قاعد في section كده باصص للمُعيد، آآ أنت بتقول إيه؟
امم. ماشي. آه.
هو أنت بتعمل إيه، هو أنا مين وهو هم مين دول. بعد ما الsection خلص من هنا
أيوه. <chuckles> مش م حاسس إن أنت قاعد في في حلم مش قاعد في في في واقع. بالضبط.
أنا قاعد في ملكوت تاني هم في حتة أنا في حتة حرفيwا. أنا مستربع إيدي كده وباصص له وكده وعينيا بتروح عينيا بتروح وأنا مش شايفه أصلًا كمان ولا شايف اللي هو بيشرحه، وكانت مادة جديدة، فالموضوع كان بايخ بجد.
أيوه، أيوه. امم. أيوه.